Hi, magandang hapon, tanghali.
<chuckles> Ang giliw naman natin, magandang, ah, tanghali rin sa'yo. <chuckles>
Kumusta ang buhay-buhay?
Ay, ito, okey naman. Ano, um, day off ko, eh, kaya happy happy. <laughs>
Ah. Oo, yun ang mga paborito, day off, totoo.
Siyempre, siyempre. Kumusta ba? Anong atin?
Oo. Ah ito, okey naman, ano, mainit, pero nililibang na lang ang sarili sa pagso-scroll sa cellphone. <chuckles> Ah, sigurado ako ikaw din, mahilig ka magtingin-tingin sa iyong cellphone.
Ayan. Nako, kilala mo ‘ko. Ano ako, eh, ma ma-smartphone din ako ‘no, ma-social media. <chuckles>
Oo. Aya social anong bang social media ang ginagamit mong madalas?
Maano ako, IG. <chuckles>
Ayun, Instagram pala, oo.
‘Yan. Mm. Mga ano
Ano ang ah, Instagram lang o iba yung iba yun lang madalas, pero gumagamit ka rin ng iba?
Oo naman, hindi lang yun, kumbaga, ginagamit ko rin naman yung teknolohiya sa, ah, yung makabulu m makabuluhan. Tama ba yun? <laughs>
Oo. Ah, okey, pero sa social media, yung Instagram?
Oo, yung 'pag ka mga naghahanap ka ng mga, alam mo na, showbiz, sports 'di ba, oo, 'yan.
Oo. Showbiz, totoo. Ano ang tingin mo sa ano, epekto ng teknolohiya sa ating lipunan?
Mix, halo.
Oo, oo.
'Di ba. Ah, siguro naman sang-ayon ka sa'kin dun, kumbaga, maganda at hindi maganda, oh, 'di ba. So, ikaw ba, ano bang ano, hindi ako sasang-ayon sa'yo 'pag sinabi mong maganda lang. <chuckles>
Oo, totoo. Mm. Oo. <laughs> Mismo, parehas din maganda at hindi maganda. Maganda dahil mas nakikilala narin kunyari yung mga, showbiz, artista, parang akala mo kilala mo sila. Ah, oo. Ikaw ba? Ano yung pinakamalaking pagbabago sa tingin mo sa paraan ng pakikipag-communicate naman dahil sa teknolohiya?
Oh, 'di ba. Tama, tama. Mismo, mismo. Parang malaki kasi tawag dito, parang sa personal na pakikipag-usap sa tao kasi parang medyo alam mo yun, parang filtered pa tayo, eh, para bang yung respeto ba, nanduduon pa. Pero sa online communication katulad ng social media, parang masyado tayong naging opinionated. Napansin mo ba yun? <chuckles>
Oo. Oo.
Kasi parang hindi na't natin nakikita yung isa't isa. Parang mas malakas na, eh mas malakas na yung loob natin magsabi ng mga kung anu-ano, 'di ba?
Totoo. Ma 'Di ba lalo bashing, akala mo yung talagang kilalang-kilala mo yung bina-bash. Ganyan, oo.
Yan. Oo. 'Di ba, ano pa? Pang-iinsulto minsan, 'di ba? Minsan, um, yun nga, masyado ng opinionated. Parang ang tapang-tapang minsan, alam mo 'yun? <chuckles> So, ikaw ba?
Pero sa social media lang naman yung matapang, ka sabi nga, o sigu sat sa personal ba, sa harapan kaya mo rin bang sabihin yung mga sinasabi? 'Yun nga ang nakakalungkot do'n. Minsan below the belt yung mga komento nila diyan, na maganda na nga yung teknolohiya kasi parang, kaya na nating makipagsalamuha sa maraming tao. Hindi lang sa Pilipinas, kahit sa ibang bansa, ganyan o kaya, hindi lang yung oo, kumbaga sana na gami gamitin nalang natin siya para yung sa mga mabubuti lang, o yung parang magbahagi lang tayo ng ikauunlad din ng iba. Oo.
Yun, yun nga. 'Di ba? Oo. Tama. Mismo. Buong mundo, m buong mundo na. Tama, tama. Tama, tama.
Pero 'yun na na pap
Pero hindi lang naman din 'yun.
Oo, napaba napap
Hindi lang naman din dun. Kumbaga parang sa
Napabilis din niya talaga pagkom
Yung pakikipagcommunicate ay ito naman yung kabutihan naman. Oh, parang yung komo komunidad naman sa komunidad, tiyen, yung, ah, komunikasyon para sa sa mga tao katulad nung, ah, yung Facebook, 'di ba, yung Messenger.
Oo. Ah. Oo, oo. Oo.
Mas madali na. Hindi tulad nun na gumagamit pa tayo ng long distance card. 'Di ba? Ngayon
Tama.
may internet ka lang, ang dali mo nang makapagsend ng message o matawagan yung mga mahal mo sa buhay sa ibang bansa. So
Ah. Oo.
yun nga. Parang katulad nung sinabi natin kanina, may masama, may mabuti rin naman.
Ah. Totoo, kahit tsaka ngayon may video call pa, 'di ba? Kumbaga kahit 'di kayo magkasama sa iisang, ah, bansa, lugar, o magkalapit, yung parang alam parang at updated pa rin kayo agad. Kasi tama yung sinabi mo, dati may maglo-long distance tapos 'yong dating-dati pa, liham. Liham na talagang snail mail na bat oo, na bago pa makarating sa'yo ang dami na ulit naganap. Kumbaga oo.
Mismo. Tama. Agree. Oo. Snail mail niya ma, tama, oo. Ano pa ba? Telegrama, 'di ba? <laughs>
Yan, isa pa yan, oo.
Oo, 'di ba? Tapos, um, yung beeper. <chuckles>
Beeper oo, tatawag ka pa tapos yung, sa operator mo pa sasabihin, parang alam na rin tuloy ng operator, oo. <chuckles> Alam na rin tuloy ng operator yung para kung ano man yung mensahe mo, para syempre may minsan may mga mensahe kung sigurong mara maaaring, kahiya naman, pero gano'n talaga kasi para matanggap.
Oh. Naabutan mo ba yun? <chuckles> Oo. Pero kailangan, eh, kailangan mo sabihin, eh. <chuckles>
Oo, <laughs> totoo, totoo yun.
'Di ba, so. Tapos ano pa yung, 'di ba, nun yung Nokia, talk and text lang, ngayon smartphone na, so.
Ah, oo. Nakatawag tawag lang, wala pa nga ang text, tawag lang talaga, 'tas ang laki, ang laki-laki ng cellphone noon.
Tawag lang, oo. Naabutan mo ba yun, yung parang pangkayod ng yelo.
Oo.
<chuckles> 'Di ba.
Ang bigat ang bigat, oo, talaga, parang yung landline dala-dala mo gano'n.
Oo, yun, agree. So, maganda naman, maganda naman yung ano, okey naman din yung ano, ah, improvement ng teknolohiya ngayon. Parang nakakatuwa lang din balik-balikan yung, yun nga yung mga pinag-usapan natin ngayon yun, 'di ba?
Ah, oh. Oo. Dati, oo. Nostalgic, ganiyan.
At least alam mo, e alam mo, ang nakakatuwa dun, ha, kasi nakakarelate tayong dalawa dun, eh. Ano tayo, lamang tayo dun sa mga mga henerasyon ngayon.
Ay, oo, tama. Kaya nga. 'Di ba magandang ano, hindi yung namulat agad sila sa may cellphone, na na yun talagang ano, smartphone na.
Inabutan natin yun, eh. Oh, 'di ba? Oh. Tama, tama. Ah Tayo, alam natin yung struggle na yung, struggle is real nga, eh. <laughs>
Tayo naman sa ano oo, oo. Pero nakakatuwa rin, ha, 'pag babalikan mo, masaya rin. Oo.
Mismo, mismo. Masaya siya, masaya siya.
Pagdating naman sa trabaho o pag-aaral, pa'no nito nabago? Naku, lal laking pagbabago sa buhay ng mga tao.
Eh, mas malaki, mas malaki na ngayon kasi noon
Mm.
pisikal na pupunta ka sa trabaho pati ‘pag nag-aaral ka, pisikal ka rin pupunta sa eskuwelahan. Eh, ngayon dahil sa online technology, biruin mo nauso bigla yung online classes, ‘di ba. Work from home, oh.
Oo. Kaya nga, oo. 'Yan, oo.
'Di ba, ngayon, eh ngayon halos lahat may mga ganiyan na, eh, nung panahon natin, nung panahon natin nun, eh, 'no, tanda na. <laughs> Parang
Oo. talaga
Wala, pisikal kang pupunta, 'di ba? Hmm.
lang. Oo, araw-araw, pisikal ka talagang pupunta, mapa eskwelahan ‘yan, sa trabaho, oo.
Hmm, gising ka nang maaga, oh, 'di ba. Magko-commute ka, oh, ngayon. Kahit galing ka sa kama bumangon ka, wala ka meron ka pang muta sa mata buksan mo yung computer, trabaho ka na agad, eh, oh, 'di ba.
Totoo. Oo. Totoo ‘yan, tama, ang laking pagbabago rin talaga. Na kahi kahit sa ginagamit 'di ba, noon, lahat manual, papel, papel, puro papel, sulat, sulat, ganiyan, oo. Ngayon type na lang, ganiyan, may typewriter pa nga, typewriter pa no’n, oo.
Oh. 'Di ba. Tama, tama, oh. Mismo. 'Di ba, oo nga, eh, 'di ba, ngayon parang wala ng gumagamit ng typewriter, oh.
Kaya nga, eh. Ganun din sa pag-aaral may ano rin sila.
Pero it Pero ito lang, ah, masabi ko lang. Um, hindi lang din ako natutuwa
Oo.
na dahil dito sa mga teknolohiya na 'to.
Oo.
Napansin mo parang hindi na katulad nung dati na less human interaksiyon na ngayon, napansin mo?
Ah, oo. Guilty din naman ako diyan 'pag kasama ko 'yong pamilya kaibigan. Minsa minsan gano'n, 'pag magkakasama kayo, nakayuko kayo lahat. Hindi kayo nag-u nagkakasama nga pero, 'di naman kayo nag-uusap. Eh, dati talagang ine-enjoy niyo, kuwentuhan, kamustahan, di ba? Oo. Iyon lang.
'Di ba? Minsan, 'di ba? Oo, oo. Mismo. 'Di ba? Pati Na nung nakaraan pinag-uusapan nga namin yan nung partner ko sabi ko
Oo.
Lahat kasi naka nasa ano kami nasa airport.
Oo.
Ngayon lahat nung nagwe-waiting dun sa gate sa airport nakayukyuk.
Oo. <chuckles>
Alam mo na yung ginagawa, 'di ba?
Oo, oo, oo.
Tas sabi ko sa kanya "Ah, sana dumating yung panahon na ano tawag dito, huwag tayong maging slave ng telepono."
Ah, totoo, oo.
Kaya p Kasi nun wala ng ganun, eh. Lahat nag-uusap-usap lahat, eh.
Totoo, yun talagang oras niyo, oras niyo lang talaga, walang kahit na anong distraction, 'di ba? Oo.
'Di ba? Eh, pero wala, eh, yun na yu yun na talaga tayo ngayon, eh. Parang
Ganun na ang panahon ngayon. Oo.
Oo, yun, eh, panahon ngayon pa hmm, mahirap ng maano 'yan. So, sa tingin mo.
Totoo.
Since, ganyan na nga yung panahon natin ngayon. Ano kaya yung pwede nating gawin, 'no, para
Oo.
Ano yun, eh, I mean, positive naman talaga yung epekto din ng teknolohiya pero, pa'no pa natin mai-improve para, yung human interaction ba yung social skills natin, eh, nandodo'n.
Oo. Mm. 'Pag, sa simpleng ano, me meron nga alam ko may mga gumagawa nito 'pag magkakasama sila, lahat ng cellphone nila nandun sa isang lalagayan lang o talagang yung sasabihin natin, oh, itago muna natin yung mga cellphone sa bag natin. Ano tayo, usap talaga tayo, ganyan kwentuhan. Kasi 'di ba, hindi naman yan din kahit sandali lang, pero yung alam mo na, nakikinig talaga kayo sa isa't isa kasi, pa minsan kahit pa hindi nagse-cellphone minsan yung kausap mo, ay, teka lang, may nag yung kumbaga parang distracted 'di ba, parang, nakakawala rin ng kahit papa'no respeto rin sa kausap mo na nagsasalita ganyan, pero ikaw, lingon ka ng lingon dun sa cellphone, gano'n. Oo ikaw sa palagay mo, ano pa yung mga pwedeng gawin natin?
Oo. 'Yan. Mismo, oo. 'Yan, oo. Agree, agree ako. Mismo. Oo. Tama, tama. Mismo, mismo. Agree ako diyan, ay dapat magsimula yan sa mga, um mga magulang ngayon kasi mga bagong henerasyon. Kasi tayong dalawa, alam mo kung tutuusin
Ah, oo. Mm.
pareho naman tayo ng mindset, eh, hindi natin gusto yung, mga bad effect ba nung teknolohiya, di ba? Kasi old school tayo, eh, alam natin yung mga di ba mga pinag usapan natin kanina beeper, telegrama, 'di ba, snail mail Alam natin a kumbaga alam natin kung ano yung
Oo. Totoo. Ah, oo. Snail mail.
pagkakaiba noon, sa henerasyon ngayon. So sana
Oo.
yung mga magulang ngayon ng mga bagong henerasyon
Oo.
sa kanila manggagaling yun, eh, na disiplinahin nila yung
Totoo.
mga anak nila sa paggamit ng mga bagong technology. Yun lang yun, 'di ba, na siguro simulan nila halimbawa kunyari habang nasa hapag kainan.
Mm. Oo. Ayan, totoo.
Alisin lahat ng cellphone sa hapag-kainan, kakain tayong lahat, mag-uusap tayo nang walang may hawak na ce
Oo. Totoo.
Malaking bagay, 'di ba?
Kasi madadala nila yun hanggang paglaki nila na, ah, dapat hind wala, 'pag magkakasama, mag-uusap talaga, ganyan. Oo. Eh, ngayon kasi, kahit
Mismo, mismo. Tama. Katulad ginagawa natin ngayon. Mm.
Oo. Kahit toddler pa lang, Diyos ko ano na agad, ah, pindot lang nang pindot diyan sa mga tablet, hala, oo.
Oh, 'di ba. Mismo 'di ba. Kaya natutuwa nga ako ngayon, eh, na nag-usap tayo ngayon. Alam mo yun, hindi tayo nag-usap sa messenger. Nag-uusap tayo sa
All. Ka rin. Oo, o kaya, sa beeper. <laughs>
'Di ba? Pero tawagan tayo ngayon, nag-uusap talaga tayo ng tao sa tao. So gusto ko 'to. So, mamaya ulit, ah, tawagan ulit tayo kasi gusto ko kitang kausap, oh.
Oo, oo. Salamat din, salamat, nag-enjoy akong kausap ka.
Mm. Ah, mag-usap ulit tayo mamaya, okey?
Ingat.
Ingat, ingat.